A! 3 ay bu 3 aylıkta 2 haftalık kalma süren var aslında 3 ay Eee, yani bir aralık veriyor sana oradan 2 hafta seç diyor, öyle mi?
Aynen. <chuckles> Evet. <scoffs> Ve ben onu zaten 1 haftasını çoktan doldurmuştum. Yani o telefon bak "keşke" dedim, değil mi? Oraya koymasaydım, işte, kendime beddualar ediyordum çok büyük şer gibi gözüküyor bana yani. Hâlbuki o oradan düşmese ben 3 ay sonra büyük ihtimalle Tabii, fark etmeyeceğim nereden fark edeyim lazım olmaz ki pasaport.
A! <chuckles> Gör fark etmeyeceksin bile. Evet.
Sınırda tuturul tutuklanacaktım, cezasını ödeyecektim. Bir de kara liste ol var biliyorsun kaçak kaldığı zaman kara listeye giriyorsun. Birkaç ülkeden ama ABD'dir başka yerlerdir ceza yiyecektim. Eee, yani s kısıtlama yiyecektim. Bir de uğraş dur yani bunun para cezası vs. Mahvolacaktım yani.
Tabii, tabii. Tabii ki. Hı hı. Evet Ya, evet saç ııı, gerçekten böyle anlattıkça sen her, eee, şerde bir hayır vardır <chuckles> lafı da Evet. <chuckles>
Demiyorum. Öyle demiyorum. Onu Sagopa Kajmer diyor. "Her şerde bir hayır, her hayırda bir şer yatılıdır, gizlidir." diyor. Değil.
<laughs> Aslında, aslında şöyle bir şey yani insan, ımm, bir "her şerde bir hayır vardır" kelimesini de, böyle, cümlesini de aslında biraz, eee, belki şöyle bir yere çekmek, eee, benim hoşuma gidebiliyor yani, ımm, sanki insan kötü şeylerde de iyiyi bul bulabiliyor yani. Eee, böyle bir yerden aslında tutmak daha
Bu bu mucize yani, a kötülük kötülükle hiç alakası yok. Hani eğer diyorlar ya "görünmez bir e yüksek bir kudret falan bir şey varsa" çok da inanmam da hani varsa onun o bana bu ömrü billah hayatımda tek bir dokunduğu yer vardı. O da telefonumu orada düşürdü. Bak
A Hı hı. Hı hı. <chuckles> O da buydu yani, evet.
K kılıflı diyorum kaplı sadece şeyde değil ekranın cüzdan gibi olan böyle kılıflar var ya ekranı kapatıyor. O vardı onun altında bir de ekran koruyucu vardı yani. Sen git o şekilde Tabii, ekranı çatlattı ya daha ne olsun yani.
Hı hı. Ona rağmen

Evet. Evet, gerçekten keşke dememek lazım. <chuckles> "Önü önümüzdeki maçlara bakacağız," dememek lazım gibi bir şey oldu bu. <chuckles>
<chuckles> Tabii. Bundan sonra ne olur ona bakmak lazım gerçekten. Çünkü hayat hep ileriye doğru akıyor. Dün diye bir şey yok. Yarın diye bir şey hiç var olmadı. Hayat hep ileriye doğru akıyor. Iıı, bir de zaten, hani, insan ömrümüzün 3'te 1'ini uyuyarak geçiyoruz. 3'te 1'ini de çalışıp başkalarını zengin etmek için, kalan 3'te 1'de de yaşayabildiğin kadar, hani, ne ne kadar vakit bulduysan, ne yaptıysan Aynen.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, sana ne kalıyorsa, hangi kaynak kalıyorsa zaman mı işte, eee, maddi, eee, bir şeyler mi yoksa, eee, belki bir tatil mi, belki yani nerelerde kullanıyorsan değil mi onları?
Tabii. Tabii, ki onu da
Aslında kendine Hı hı.
keşke diyerek geçirmemek lazım yani.
Evet, aslında kendine verdiğin, ııı, bir sözü bun eee, bunca yıl bu kadar, emm, sürdürmen ve hani, bunu tutman, ııı, ve hani, emm, böyle dediğim gibi en başta ve öz değerlerine de, eee, tutunarak ilerlediğini, eee, anlıyorum dediklerinden çünkü, eee, keşkeler biraz da, emm, gittikçe de çoğalabiliyor eğer onların hani o kadar bir yerini, eee, kazıdıkça. Evet, önünü almazsan gerçekten derinleşebiliyor da. Hı?
Hı hı. Doğru. Önünü almak lazım. Çiziktir yani bunlar. Yaradır, açıktır insanın ruhunda her, her. Böyle çizik atar ve o çok zor kapanır yani ona gerek yok. O ruhtaki o delikleri açmamak lazım.
Evet. Evet. Ya, biraz da insanı kurban psikolojisinde sür sürükleyebiliyor değil mi yani? "Zaten şu olmasaydı, şunu yapmasaydım şimdi böyle değildim, işte, şu olmasaydı şu" Hani, böyle bir
Yapmasaydın kardeşim. Yani ben birisi yanında öyle hayıflandığı zaman diyorum ki, "Kardeşim, yapmasaydın o zaman ya, ne ağlıyorsun yani, bu kim sana zorla neyi yaptırdı ki bu vakte kadar?"
Hı hı. Hayıflanmalar. Evet, yani insanı orada bir, eee, kendini y yerinde saydırabiliyor ve, eee, aksiyon almak aslında daha, eee, uzun vadede rahatlatıcıyken orada bir, eee, harekete geçmek zor olabiliyor ama keşke demek, hayıflanmak belki insanın daha kolayına gelebiliyor. Eee, sende böyle olmadığını görüyorum. <chuckles> Çok keyifli bir konuşmaydı benim için. Çok teşekkür ediyorum. Bugün senin keşkelerinden nasıl, eee, uzaklaştığını dinledim. Eee, çok iyi bir sohbetti benim için.
<chuckles> Tabii direkt. <chuckles>

Hı hı.
Sen git Galaxy Note telefon kullanıyordum. Güzel de böyle kapaklı kılıflı ekranı korumalı. Her akşam koyduğum yer, eee, bir tane kablo yolu vardı ranzamın üzerine koyuyordum kaldığım hostelde. Düştü. Nasıl küfür ediyorum kendime, "Keşke ulan onu oraya koymasaydın, a nasıl hadi, ya bece niye oraya koyuyorsun koysana yastığının altına." İşte, eee, "Keşke daha iyi bir kılıf olsaydı." falan diye.
Evet. Hı hı. Hı hı. Zarar gördü sanırım, eee, telefonun, değil mi? He. Evet.
Eee, ekranı çatladı sabah bir kalktım ekranı yok. Hı hı. Sonra, eee, dedim ki ne yapayım? Bir gideyim telefon alayım kendime baktım, hani, o zaman çok da param yoktu, böyle, telefon fiyatları korkunç yüksek. Eee, ya yapacak bir şey yok. Üç perişan olurum yani, hani, iletişim sıfır. Sa iyi ki bilgisayarım yanımdaydı.
Ay evet. Hı hı. Bir de tek başınasın, farklı bir ülkedesin, yani, hani, eee, bunlar da gerçekten, hani, gö gözü de korkutan şeyler olabiliyor. Belki başına hiç, iii, iii, kötü bir şey gelmeyecek olsa bile insanın, hani, acaba falan diye, eee, düşündürdüğü bir yerden.
Ablama yazdım. <chuckles> Hı. Evet. Doğru. Doğru. e ha şey a ab ab. Yo ablama yazdım dedim ki, "Abla ben perişan durumdayım, yani, göndereyim telefonu tamir ettir." "E iyi tamam" dedi "Gönder." Ben de kalktım orada oranın postanesine gittim. Adam dedi ki; "beyefendi" dedi "pasaportunuzu getirir misiniz" dedi "Yalnız o şekilde işlem alabiliyoruz." "Ne kadar?" "Şu kadar" "iyi" dedim, hani, daha ucuza geliyor en azından Türkiye'ye gönderip, Türkiye'de yapıp göndersinler. Yani, hiç bak pasaportu gümrükten sınırdan geçtikten sonra atmışım çantamı daha hiç açmamışım. Bir gittim pasaportu aldım, götürdüm postacıya. Merhaba, ııı buyur pasaportu getirdim. Açtım pasaportu, aradan da o sınırda bana verdikleri kağıdı bir aldım, bakayım, dedim.
Evet ablama yazdım diyordun bu arada lütfen devam et. Lafını böldüm. <chuckles> Hı hı. Evet. Hıı. Hı hı. Evet. Hı hı.
Ne yazıyor biliyor musun? Diyor ki, "3 ay içerisinde 2 hafta kalabilirsiniz." yazıyor. <chuckles>